Hum, mas foi algum tipo de dieta novo que você tá tentando aplicar ou já aplicou?
Sim. É, então, eu tenho muitas dores crônicas, né, eu tenho tendinite, e é devido o trabalho que eu fazia, né, que eu era dançarina, fui dançarina por muitos anos. E e e quando a gente trabalha, a gente não sente as dores, né, a gente geralmente fala assi
Hum. Ah. <laughs>
Porque daí o corpo tá sempre em movimento. Então, quando a gente re decide se aposentar, aí começa o "Ai-ai-ai-ui-ui-ui". É, a conta chega e ela chega tipo dobrada. <chuckles>
Aí a conta chega? <giggles>
Então, eu comecei a sentir muitas dores nas articulações, tipo ombro, meu, ah, no ombro não, desculpa, no meu cotovelo, nos meus pés, meu joelho, sabe, então, aí eu fui pesquisar e aí eu descobri.
Caramba. Caramba!
E a alimentação
Olha só, mas mas isso muito depois de você ter parado, assim? Qual que foi o intervalo? Hã.
Nada. Quase quase que súbito, sabe, e eu noto também, tipo, eu faço academia, e eu noto que toda vez que eu tenho algum problema que eu tenho que ficar sem ir pra academia, o problema volta.
Hã? Olha só. Então, você vai ter que ficar trabalhando nisso o resto da vida, praticamente, pra tentar mitigar?
Exato, escrava fitness. <laughs>
Caramba. É, uma forma de se manter motivada, né? <giggles>
Não tem como fugir. Exato, a motivação é: "Tu quer sentir dor? Não. Então vá malhar e mude a sua alimentação". A alimentação anti-inflamatória é o que eu posso fazer de melhor para o meu corpo.
<laughs> <giggles> Pra ter um dia digno. <giggles>

Entendi, mas você consegue me contar um pouco mais sobre isso? Eu não tenho nem ideia disso, viu.
Sim, sim. Então, eu fiz, tipo, teste de intolerância, né, e aí saiu que eu tenho um monte de intolerância, mas, as principais, né, são aquelas mais gostosas. Laticínios, de todas as formas de laticínios, eh, farináceos muito eu tenho, então, farinha, eu tenho que escolher um tipo de farinha diferente. Dou preferência pra farinha sem glúten, enquanto eu me alimento dentro de casa. A sorte é que eu como bastante grãos e os grãos que eu consumo não estão na minha lista. Os que estão na lista não estão no meu dia a dia, então, graças ao santíssimo, me livrei dessa. Mas a pior de todas foi a intolerância que eu tenho maior, que é quase eh, tá chegando ao nível de alergia, que é a ovo. <laughs> E ovo é tudo na dieta. <laughs>
Hã. Nossa. Uhum. Ufa. Escapou. <laughs> Ah! <laughs> Bênção. Aham. E pelo pois. Pois, pois, e tá levando cara, acho que maioria dos alimentos que a gente consome numa numa vida normal, assim, leva ovo, né. E você falou que laticínios também, né.
Aham. Exato. É, laticínios, eu tenho, então eu já todo santo dia, se eu tomo café com leite, o meu café com leite s hã, lac free né, sem laticínio, sem lactose, no caso, e aí e, um pouco ajuda, sabe, eu não me sinto tão pesada. Ah, pegou bastante na parte dos queijos, né, porque eu gosto de comer queijo, eu comia fatias de queijo antigamente. Já não posso fazer. Eu, quando eu como, como quando eu exagero, né, que eu como fora, e aí, se eu comer o dia todo fora, eu chego de noite que eu tô com vontade de vomitar. Porque o meu corpo não digere bem.
OK. Sei. Ah, entendi, então você, tipo, você aguenta comer um pouco, mas se aquilo passar de um determinado limite, aí te afeta muito, é isso. OK, OK. Não é que te faz mal, se escapar um negocinho, né.
Exato, exato. 1 refeição, OK. É, não, 1 refeição a gente aguenta, sabe. O corpo até aguenta, porque é 1 sum em 3, 4 refeições durante o dia. Mas, quando a gente resolve que "Ai, eu vou acordar, vou tomar meu café da manhã, vai ser um bolo de chocolate com brigadeiro. Aí, eu vou sair e vou comer um prato de pasta, eh, no lanche da tarde, eu vou estar na rua, vou comer alguma coisa que tem fora de casa. A janta, a mesma coisa". Aí, é uma tragédia, sabe, é dor. É, dá cólica, o desconforto as dores voltam, se eu seguir fazendo essa rotina, assim, um pouco mais suja, sabe. Então, a opção é sempre limpar a alimentação.
Aham. Aham. Putz. Ai, se prepare. <laughs> Uhum. Hum, sei.